Sì, ehm, guarda io ste ehm, stessa cosa però, ehm, in terza. In terza liceo poi, uhm, io ho ho continuato il lo Scientifico, uhm, fino alla terza liceo
Okay. Mh-mh. Mh. Okay.
e solo che alla terza liceo passavamo dalla succursale alla sede e, ehm, abbiamo cambiato anche, ehm, molti professori. Quindi, vabbè già i alcuni dei professori che avevamo in prima e in seconda non erano il massimo
Okay, mh. Mh-mh. Mh, top. Eh, immagino, sì.
in terza invece, a parte che ehm i in seconda, cioè ogni anno venivano bocciati almeno bocciate almeno due, tre persone. E quindi da tipo 22 persone, 22 ragazzi che eravamo studenti, ehm, in seconda poi siamo diventati di meno, in terza ancora di meno, tanto che eravamo la classe meno numerosa penso della scuola, e <chuckles> ci avevano dato, uhm, questa classe triangolare praticamente. Cioè è è assurda come cosa.
Mh-mh. Eh la eh la peppa! Ah-ah. Sì. Ah-ah. Ma dai! Sì. Okay. Ah. <chuckles> No, vabbè che cosa? <chuckles>
Sì, cioè non non era proprio triangolare, però insomma siccome il la scuola si ehm, era come posso dire, l'edificio scolastico era, uhm, era fatto in modo che c'erano 2 uhm, come dire du due due due, file che erano unite da da un angolo, come dire, no, e noi, capito, ehm, 2 file perpendicolari unite dall'angolo e quindi noi avevam la classe in quell'angolo, in quel buco.
Mh-mh. Okay, sì. Sì. Okay, sì. Ah o ah, okay, chiaro. Sì. Sì, sì, sì, sì è chiaro. Sì. <chuckles> Bellissimo, <chuckles> proprio lontani da tutti. Beh, però posso dire: vi è andata bene che non vi abbiano accorpato ad altre cla altre classi. Perché tipo noi eravamo metti 15,,ma non perché bocciavano qualcuno, ma perché: e chi cambia liceo, tutte 'ste cose qua e c'hanno accorpato a un'altra classe di 15 e alla fine noi dalla terza alla quinta eravamo in 30, cioè capisci bene. 30 dei
Ehm Guarda. Mh-mh. Mh. Mh. Ehm, 30 è già troppo, co così come 13 è troppo poco forse, però
Esatto, sì, sì. Esatto. Ehm, sì dovevano magari pensarci meglio, però vabbè.
Che è no, infatti, vabbè, insomma è stato un è stata un'esperienza.
Esatto, sei sopravvissuto, quindi tanto è buo <chuckles> tanto meglio dai. <chuckles>
Salute, diciamo brindiamo come come i russi. Salute!
Ehm, sai, oppure come il giro del mondo in 80 giorni: "Kembe!" <chuckles> Bellissimo. Eh bella l'infanzia. <chuckles>
<chuckles> Bello, bello. Va bene, io ti ringrazio per questa chiamata e
Altrettanto <chuckles> e vado a mangiare. <chuckles>
spero spero di farne altre. Ciao, ciao.
Volentieri. Ciao.